Кстати, да, это очень важно, если голос будет, э, раздражать. <laughs>
<laughs> Да, то это, м, разд а, ну, от отвлекает. Ну, слушай, это я иногда включаю. На самом деле, да, это помогает действительно заснуть быстрее. Но, знаешь, иногда хочется вообще не отвлекаться. Вообще, я люблю спать, я люблю вот, знаешь, лечь и о чём-то таком помечтать. То есть для меня это тоже процесс. Иногда мне не хочется включать медитацию, потому что она отвлекает вот от такого, э, приятного засыпания, м. Вот и
Так. Мгм. А, да, от твоих мыслей, в которых можно повитать повитать и уснуть.
да-да-да. Ну, хотя иногда иногда можно витать-витать и куда-то не туда там завитать и вспомнить что-то тревожное, потом вообще будет не заснуть.
Мгм. <chuckles> Да, слишком увлечься. А, послушай, а у тебя, а, бывают такое моменты, когда, например, ты можешь прилечь днём, и у вообще у тебе удаётся спать днём?
Да. Так что тут такой риск. Слушай, спать днём- это то ещё приключение, потому что, да, иногда можно заснуть там буквально на 5 минут, но там, знаешь, такая фишка, что нужно проснуться вовремя, э. Вот как тока организм, э, м, вот расслабился, да, можно даже так, в спать с ключами там в руке, вот как тока рука расслабляется, они падают, просыпаешься, потому что й я так не могу. <laughs> Да, потому что я засыпаю всегда глубоко и, знаешь, потом вот это состояние, когда открываешь глаза и вообще не понимаешь, где я, кто я, какой сейчас вообще год, утро, вечер, вообще, что происходит. Да. <laughs>
Мгм. Ага. Да. Да-да. Ничего себе лайфхак. Ага. <laughs> Мгм. Кто я? <laughs> Поня То есть, а, вот эта вот история про, а, поспал 20 минут в обеденный перерыв- это не для тебя, потому что она тебя скорее выбивает из колеи.
<laughs> Не. Да, я засыпаю, потом я про просыпаюсь ещё в каком-то более ужасном состоянии. Но и после этого вообще тогда заснуть не могу, потому что я уже вроде всё равно поспала, и вечером уже вообще не уставшая. Так что это, м, стараюсь избегать.

Мгм. А ты вот говоришь, что врач тебе прописывал снотворное. То есть получается, что ты пыталась разобраться с этой, а, проблемой с помощью какого-то врача, может быть даже сомнолога.
Ну, там сомнолог, не сомнолог, не помню, что там за м, такой там не сильный какой-то специалист. Ну да, я обращалась именно вот там попробовать, может быть, какие-то медицинские препараты. Но потом дальше я с этим не разбиралась. Я попробовала, решила, что, аж, сойдет и так. Но, м, я, знаешь, я пробую, вот всё-таки хочу найти какие-то натуральные, м, методы. Вот, например, там такая медитация, которую я включаю. У меня специальные наушники я купила.
Мгм. Мгм.
Э, вот они
Ага, для неё нужны специальные наушники или они чем-то специфичны?
Не, ну, они специфичны, они как раз для сна, потому что я долго мучилась, м, э. Вот наушники обычные, ну, с ними спать неудобно, ну, плюс они выпадают, да, там, типа, всякие "Айрподсы", они, м, выпь выпирают, я и просто они выпадают, э. Какие-то я покупала еще такие, м, типа повязки, знаешь, вот на глаза и на уши, чтоб там она вот всё закрывает, но она сползала, мне в ней неудобно было эти
Да, конечно, ага. Ух ты, ничего себе. Ага, и как? Так.
Вот, а потом я нашла такие вот, э, эм, м, маленькие, типа "Айрподсов", но они сделаны специально для сна. То есть они плоские, они мягкие, они как там какая-то маленькая загогулинка мягкая, которая держит с что вот можно ворочаться как угодно, они не выпадают вообще ни разу
Мгм. То есть, когда ты лежишь на этом ухе, ты как бы его не чувствуешь, тебе удобно и комфортно.
Мгм. Да-да-да, и вот они даже они даже комфортнее вот таких там затычек в уши, потому что я тоже ими иногда пользуюсь, у меня муж храпит. Вот, вот от этих вот наушников вообще ничего не болит, не чешется, м, вот, и можно туда включать либо музыку, либо какую-то медитацию еще.
Здорово. Мгм.